Ja, du, also, bei mir sieht's so aus, äh, dass ich, also, echt Probleme habe, ähm, abends einsch schlafen. Und das ist eigentlich schon, äh ich das war eigentlich schon ewig so, aber vor allem auch in letzter Zeit, ne? Ähm, und es liegt auch definitiv daran, dass ich halt, ähm, äh, ziemlich lange immer im am Bildschirm sitze. Und zwar, ähm, ich arbeite von zu Hause und bin so freiberuflich tätig, ne? Und, ähm, das ist nun mal, ähm ich bin überhaupt kein Morgenmensch, ne? Deswegen beginnt der Tag für mich recht spät. <clears throat> Und, ähm, dann sieht's halt so aus, dass praktisch wenn, ähm nach 'm Abendessen und so, wenn, äh, die <chuckles> in Anführungsstrichen normale Leute ins Bett gehen, dann f fange ich praktisch, ähm, noch mal an und arbeite noch 'n paar Stunden, ne, und bin dann oft auch ganz, äh, sp bis spät in die Nacht wach. Und, ähm, ich arbeite so im Webdesign-Bereich, ne, und, ähm, mache das total gerne. Und dann kommt es auch oft mal vor, dass ich mich dann so in die Arbeit vertiefe, dass ich gar nicht weiß, wie die Zeit verde geht, ne? Und dann schaue ich plötzlich auf die Uhr und ist irgendwie 4:00 morgens, ne? Und dann, äh, kriege ich auch s fast so 'n bisschen Panik und will sofort ins Bett gehen. Und, äh, dann kann ich natürlich nicht einschlafen, ne, oder definitiv nicht einschlafen in solchen Situationen, weil ich praktisch direkt versuche, vom vom, äh, Bildschirm weg und, äh, gleich ins Bett zu gehen, ne? Und, äh, ja, da habe ich mal überlegt. Äh, hast du da vielleicht 'n bisschen Rat, wie ich das 'n bisschen besser regeln könnte?
Ja, das ist ja schon mal 'n interessantes, äh, Setting, ähm, wie du ein Leben gestaltest. Ist das regelmäßig so oder sagst du, es ist sehr unregelmäßig? Ist es mal 4:00, mal ist es aber schaff ich es auch um, keine Ahnung was, 12:00 oder 11:00 aufzuhören, oder?
Ja, das ist ei eigentlich recht un äh, ja, das eigentlich, ähm kann man nicht so genau sagen. Ich habe eigentlich schon so 'n Ziel, dass ich sage: „Okay, ich um 1:00 nachts möchte ich dann auch Schluss machen“ und damit ich dann halt auch so 'ne 0,5 Stunde relaxen kann, bevor ich ins Bett gehe, weil ich weiß, das braucht meinen Körper auch. Ich muss ja erst mal runterkommen von der Arbeit, aber manchmal ist halt, äh, sehr viel zu tun. Und, ähm, manchmal, wenn ich dann habe praktisch angefangen habe, ne, dann, äh, kann ich mich auch gern, äh, ganz gut darin also verlieren, ne? Und mache dann auch manchmal Sachen, ähm, äh, die eigentlich der Kunde gar nicht so verlangt, dass ich dann auch so denke, okay, das kannst du noch 'n bisschen besser machen und so, ne? Ja, also es ist recht unregelmäßig.
Okay, also das heißt aber, du bist grundsätzlich eher, äh, so 'ne Nachteule, ne? Es gibt ja so 2 Typen von Menschen, die Lerchen und die Eulen.
Genau.
Und, das sind natürlich auch Dinge, die man erst mal gar nicht so verändern kann auch, ne, das würde ja du würdest ja sonst gegen dein gegen deinen Biorhythmus laufen sozusagen, ne?
Ja. Ja, also ich d ich mhm, denke halt, also mir sagen halt, wenn ich das so erzähle, immer alle Leute: „Okay, ne, ähm“ „ähm, das ist nicht gut für deinen Körper“, ne, und, ähm, dann denke ich mir aber: „Okay, aber das, äh, klappt ja eigentlich für mich ganz gut“, ne? Ei okay, das 4:00 morgens ist natürlich auch dann für mich nicht mehr gut, ähm, aber wenn ich dann halt so höre, ne, ähm: „Ja, ich gehe ich stehe um 8:00 auf und gehe um 10:00 ins Bett“, ne? Ähm, dann denke ich, äh: „8:00 ist für mich noch mitten in der Nacht und um 10:00, da lege ich dann noch mal, äh, für 'n paar Stunden los“, ne? Aber, ähm, ah, ich möchte eigentlich schon bei meinem Rhythmus bleiben, weil ich kein Morgenmensch bin, wie du schon sagtest: „Nachteule“, aber ich muss halt irgendwie mal gucken mit dem Sch Einschlafen, ne, ähm ähm, wie ich das 'n bisschen besser gestalte, damit ich, äh, nicht noch im Bett Stundenlang wach liege, ne? Ähm, und manchmal geht das halt auch schon so, dass man wirklich, äh, sich dann Sorgen macht, also bei mir ist es so, dann, wenn ich mal 2 Tage schlecht geschlafen habe, dann denke ich schon am 3. Tag gehe ich dann schon ins Bett und mache mir Sorgen, ob ich wieder schlecht schlafe, ne? Und, ähm
Ja, klar, das wird dann zum Teufelskreis, ne? Aber, mal 'ne andere Frage
Ja, das wird zum Teufelskreis, ne? Mhm, gerne.
Hast du wie lange schläfst du denn? Hast du ausreichend Schlaf oder ist führt es auch da zum Defizit auf Dauer?
Ähm, ja, ich mein, ich habe mir so ‘ne Fitbit, äh so 'n Fitbit Tracker zugelegt, ne, äh, weil ich auch meinen, äh, Schlaf mal so 'n bisschen, ähm, äh, kontrollieren wollte oder zumindest sehen, ne, und, ich meine die, ähm wenn ich so die Zeiten ich weiß ja nicht, wie korrekt das jetzt wirklich ist wenn ich jetzt die Zeiten so sehe, dann, äh, habe ich meistens so 7 Stunden, aber die Uhr sagt mir dann immer oder der Tracker sagt mir eigentlich immer, dass ich dann irgendwie so 1 1/2 oder 2 Stunden wach war, ähm, obwohl ich eigentlich durchgeschlafen habe, ne? Und, äh, ähm und dann im Endeffekt würde ich sagen, mal so, äh so um die 6 Stunden, äh, meistens und das ist auch okay, da komme ich gut mit klar. Wenn's mal 7 sind, äh, total klasse, aber es kommt auch mal vor, dass es nur 5 sind und dann bin ich eigentlich schon recht platt.
Na ja, gut, also ich denke, das wird bei den meisten so sein. Also, mit diesen Trackern bin ich immer bisschen, ähm also würde ich sagen, muss man bisschen vorsichtig sein, weil was genau messen die? Es kann ja sein, dass du auch 'n bisschen unruhig bist oder, ähm, da hat doch jeder Mensch auch 'n anderes Schlaf ähm, Verhalten an der Stelle, ne? Also, ich es ist 'n gutes Tool, aber ich würde jetzt nicht so viel
Mhm.
beizumessen, aber jetzt mal als als Indikator ja, aber jetzt ich würde dem gar nicht so viel Bedeutung geben.
Mhm. Okay.
Hast du denn von der Umgebung her, ähm, dann auch Ruhe und ist der Raum auch dunkel, weil auch das hat ja 'ne Qualität des Schlafes, dass man weiß
Ja, also das das eigentlich schon, ne, weil, ähm, äh, d ich ich lüfte immer gut durch, äh, für so 2 Stunden, ne, bevor ich ins Bett gehe und, äh, es ist eigentlich auch recht, äh, leise. Ähm, ich bin also nicht durch Geräusche gestö gestört, ne, und, äh, ja, es ist nicht so, ähm, total dunkel, weil, äh, die Jalousien, die ich ja habe, da kommt immer was durch, aber ich habe auch so 'ne Schlafmaske drauf, daran soll's also auch nicht liegen.
Ah, okay, gut. Ähm, weil das so die die der Hintergrund der Frage ist, dass unser Schlaf hat ja was mit dem mit dem Melatonin zu tun, also, mit dem Schlafhormon.
Mhm.
Und da das wird beeinflusst eben durch das Tageslicht, äh, insbesondere durch's Blaulicht. Aber ich glaube, das hast du ja schon erkannt, dass dieses Blaulicht von den Monitoren die Produktion des Melatonins verhindern oder zumindest arg verlangsamen. Das heißt, dein Körper ist auch mit vorbereitet auf Schlaf. Und dann ist es auch gar kein Wunder, dass du dir schwer tust oder dass du einfach brauchst, bis du einschläfst, weil, äh, er braucht eben erst mal 1 Stunde, bis <chuckles> der Melatonin-Level so hoch ist, dass du wirklich in Schlaf kommen kannst. Also, das ist Teil 1 und Teil 2 ist eben, wenn's dann zu früh hell werden würde, was jetzt bei dir jetzt ja der Fall ist, dann kämst eben zu früh aus'm Schlaf raus, weil das, äh, s für den Körper der Anreiz ist, da damit aufzuhören, um wieder, ne, das Gegenteil zu produzieren, ne? Also, deswegen mal ist die Frage auch, ist es denn auch räumlich dunkel und still, ne? So, von dem Rhythmus her du hast ja den Rhythmus. Also, da würde ich gar nicht so dagegen gehen denn, ähm auch dass andere Leute das nicht verstehen. Äh, ja, vergiss es. Äh, das sind eben sie haben 'n anderen Biorhythmus.
Genau. Ja. Mhm. Ja, klar. Genau. Ja, danke, dass du mich da da da Ich wollte nur sagen grad, danke, dass du mich da mal, äh, bestärkst, weil das, äh, höre ich ganz selten.
Das heißt, ich sehe Ja, die Eulen haben ja so 'n bisschen, äh immer 'n bisschen ich, äh ich glaube grundsätzlich, in unserer Leistungsgesellschaft ist immer früh aufstehen und irgendwas tun, aber es ist eben nicht jedermanns Sache, ne? Und du wenn du da arbeitest, wo du am produktivsten bist, äh, dann ist es ja genau richtig.
Mhm. Genau.
Heißt aber also, das heißt, du brauchst 'n bisschen Routine für
Mhm.
die Vorbereitung, um in den Schlaf zu kommen. Also, du hast schon selbst erkannt, hm, bis zum letzten Minute Bildschirm oder Handy ist eigentlich 'n-No Go, ja. Es gibt zwar blaue Filter, die das rausnehmen können, also, diesen blauen Anteil rausnehmen können. Das wäre natürlich 'n bisschen in Richtung, ähm, ja: „Ich unterdrücke das Melal also, die ich starte früher mit den Melatonin.“ Aber gleichzeitig hält das halt auch dein dein Gehirn immer noch in Trab, ne? Und und das ist ja nix, was du abschalten kannst. Also, kann's jetzt sagen: „So, jetzt höre ich auf zu denken.“ Das funktioniert, glaube ich, bei keinem Menschen.
Mhm. Ne, ah, auf gar keinen Fall. Und ich habe ja a auch schon so überlegt ich meine, den Blaulichtfilter habe ich auch schon auf'm PC und ich habe auch so 'n, äh so 'ne Brille mit, äh mit so 'nem Blaulicht ähm, ich weiß nicht, wie's jetzt genau heißt, auf jeden Fall ist es auch dabei, ne? Ähm, aber ich habe auch schon überlegt, äh, praktisch, äh, bevor ich da halt, äh, sowieso 1 Stunde wach liege, ne, dass ich praktisch, ähm, nicht nicht direkt ins Schlafzimmer gehe, sondern irgendwie noch, ähm, bisschen was anderes mache und halt, ähm, weiß ich nicht, äh, vielleicht wirklich, ähm, so vor beim Handy irgendwie so 'n Alarm, äh, oder Wecker stelle, dass ich dann mal erinnert werde, äh, wieviel Uhr es ist. Ähm, und dass ich dann, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 'n bisschen was, äh, äh so 'n Hörbuch oder so, ne ähm, habe ich mir eh schon zugelegt. Ähm, dann kann ich nämlich auch von den Bildschirmen weg, ne, und, ähm, dann auch so 'n bisschen relaxen. Wer weiß, vielleicht schlafe ich ja sogar bei der beim Hören dann ein. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ja, prima. Da da hast du schon mal 'n ganz gute, ähm 'n ganz guten Ansatz. Äh, das wäre nämlich auch das, was ich dir vorschlagen würde. Versuch dir so 'n Abendritual einzuführen, was vielleicht so 'ne Stunde irgendwie, ähm, anhält. Und, Ritual deswegen, dass du Rituale haben den Vorteil, wenn wir uns mal dran gewöhnt haben, dann machen wir das auch, wenn wir das mal nicht so wollen. Aber, dann gehört‘s irgendwie so zum Ablauf dazu, dein Körper sagt auch schon: „Du, eigentlich ist es ja Zeit
Mhm.
XYZ zu machen.“ Das musst du halt für dich finden. Also, was sicherlich ganz gut ist, vielleicht 'n bisschen, um aus dem ausm Kopf rauszukommen, weil das ist ja sehr stark geistige Arbeit, was du tust. Äh, vielleicht was körperliches machen, 1/2 Stunde Yoga oder irgendwas, äh, ganz, äh, Entspanntes, äh, wo du aber sozusagen den Fokus auf deinen Körper richten musst. Vielleicht auch ‘ne Meditation, also so solche Dinge. Hörbuch ist auch nicht schlecht, aber dann eben, was ja sehr entspannendes, wo dein Geist nicht noch d weiter danach arbeitet, ne? Also, da hast du schon was gefunden.
Ja. Mhm. Ja, das ist ‘ne Ja, du ja, ich habe sogar so ‘ne Meditations-App. Ich glaube, die heißt irgendwie „Calm“ und die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Also das, äh äh da hast du mich jetzt wieder auf an was erinnert. Ähm, das könnte ich ja auch gut machen, bevor ich schlafen gehe.
Ja, versuch's einfach regelmäßig. Mach deinen Wecker an und sag: „Okay, dann fange ich dann eben an, 'ne Stunde bevor ich schlafen will.“
Okay, ja, noch mal danke für die Tipps und, dass du mir das alles noch mal so schön erklärt hast, wie das zusammenhängt. Ähm, das hat mich jetzt echt bestärkt. Danke.
Ja, gerne und viel Erfolg. Mhm.